उहुँ।
है ना? और कपड़े वगैरह तो मैं बिल्कुल कहूँगी, जैसे आप अपने लिए कपड़े देना चाहते हैं, अपने भाई के लिए कपड़े लेना चाहते हैं, तो आप सामने से जाके ही लीजिए, कोई मॉल वगैरह से लेंगे, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप सामने से चीज़ों को पसंद भी कर पाएँगे। और दूसरी चीज़, मैं कहना चाहूँगी, जैसे आपने बताया, आपको डिनर सेट या क्रॉकरी लेनी है। देखिए, इन चीज़ों में ना आप ऑनलाइन में बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यूज़ किया है, और मैं आपको भी यही सलाह दूँगी कि आप ऑनलाइन में जाइए, अगर डिनर सेट लेना चाहते हैं, क्योंकि होता है ना, अभी जो नए-नए, जैसे बड़े-बड़े, जो शॉपिंग के प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे अमेज़न है, फ़्लिपकार्ट है, इनमें सेल आ रही है। मतलब 25 अ, दिसम्बर की भी आएगी और 1 जनवरी की, न्यू ईयर की भी आएगी। तो आप कोशिश कर सकते हैं, 25 से 1 के बीच में ना, कभी भी ऑर्डर करने का। डिनर सेट वगैरह, मुझे लगता है, काफ़ी अच्छे मिल जाएँगे उसमें, और उसमें ऑफ़र भी आते हैं, जैसे बिग बिलियन डेज़ है, या न्यू ईयर का कोई ऑफ़र ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो आप एक बार उसमें चेक करिए। तो कहीं न कहीं आपको ना, बजट में ही और बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी, क्योंकि उसमें जो डिनर सेट वगैरह या क्रॉकरी भी ना, थोड़ा बर्तन वगैरह भी थोड़ा अच्छे आते हैं, जैसे प्रेस्टीज वगैरह, जो नई-नई अच्छी-अच्छी ब्रैन्ड हैं। बोला जाए, टॉप ब्रैन्ड है अपने इंडिया की। कहीं न कहीं, वो सामान भी ना, अच्छा मिल जाता है। कपड़ों का, देखिए, मैं नहीं कहती ऑनलाइन कपड़े, क्योंकि मैं इतना मतलब नहीं श्योर हूँ कि कैसे आएँगे। बट अगर आप सामान या कोई उपहार या कोई चीज़ें देना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आप ऑ ऑ मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरी कुछ सलाह थी, अगर आप इन में लगते हैं, तो मुझे लगता है, कहीं न कहीं आप 20,000 भी बहुत ज़्यादा बजट है, और बजट में बहुत ही अच्छी खरीदारी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन प्लस ऑफ़लाइन दोनों चीज़ों का सहारा लेते हैं तो। जी।
उहुँ। उहुँ। जी। जी। जी, आपके जो स अ, आपने जो मेरी समस्या का, जो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जो है, समाधान दिया है। मैं ज़रूर, जैसे आपने ये जो म मॉल बताए हैं, जैसे ऑनलाइन खरीदारी बोली है, तो जी, मैं ज़रूर, जो है, इनकी इनकी अ, जाकर देखूँगा। अ, तो आपका बहुत-बहुत ही अ, ज़्यादा धन्यवाद, मैं बहुत ही, जो है, असमंजस में था, बहुत समस्या में था, लेकिन आपने बहुत अच्छा समाधान बताया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी जी, बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छ